Aí quando você vai fazer fala: "Meu Deus, como é que aquela pessoa faz esse exercício rindo e eu tô aqui quase morrendo, quase me matando aqui <laughs> pra conseguir fazer e não consigo". <laughs>
<laughs> Você você sente que tem gente que consegue demonstrar um exercício parecer ser tão fácil, né, que para a gente também a gente tem essa mesma sensação, por exemplo?
Ah, tem. Se você vir, por exemplo, o atleta, daí eu faço, como eu falei, atualmente eu faço Crossfit, então o crossfit tem muito uma mistura, né, de ginástica olímpica, um pouco com, eh, a parte de de halterofilismo e tudo.
Aham. Verdade. Sim, sim.
Então, então o que que acontece? Eh, aí você vê os atletas de ginástica olímpica fazendo as coisas, né, e aí você fala: "Ai, tão fácil, eles fazem, assim, tão fácil, ainda fazem rindo, né, tal". Aí quando você vai tentar fazer, você fala: "Meu Deus, eu não consigo nem me aquelas pessoas fazem isso?".
Aham. <laughs> Verdade. E e na hora que você tá escolhendo, você pensa assim: "Olha, eh, esse re esse esse exercício aqui vai me dar um resultado muito bom" ou você, eh, pensa só pela comodidade? O que que interfere ali no no plano futuro ali, no resultado daquele exercício?
Então, o que, assim, eh, eu penso muito na aca aca a questão da comodidade é importante, né. A gente tem que fazer coisas que sejam cômodas pra gente, que a gente, né, ou esteja, por exemplo perto, né, ou se consiga fazer, né, isso eu penso muito. Eh, mas também penso, assim, na parte do, eh, do bem estar, né, do que eu vou me sentir bem, né, do que, eh, aquilo que f o que o que me traz, assim, até mentalmente, porque eu acho que o que o exercício ele não é só não é só, por exemplo, o físico, é o mental também, né, como aquilo, aquela sensação, como aquilo te faz sentir, né. Como você sente depois do exercício, porque às vezes tá lá durante o exercício e acontece muito "Ai, que que eu tô fazendo aqui, por que que eu não tô deitada na minha cama, dormindo, mas não tô aqui", aí quando você termina você fala: "Puxa, eu acho que eu quero fazer de novo. Foi muito bom".
Aham. Sim. Aham. Aham. O físico, né. Uham. Sim. Aham. Verdade, verdade. Foi bom, né. <chuckles> Nossa, realmente interessante você mencionar essa parte mental, né, o quanto que melhora nosso desempenho também. E você tem alguma regra quando você vai experimentar um exercício novo? Por exemplo, sem sentir muito culpado de virar uma rotina "Ah, vou testar esse exercício por 'x' semanas", como é que você pensa num novo, eh, exercício?
Uhum. Hã.